うん、ぬええええ。
あ、はい、あの全然悪いことしていなくても、真面目に生きていても、あのそれまで働いていたあの退職のために貯めていたお金も、一切無くなることってあるんですよ。ね。<chuckles> だから
ええええ。 ええ。 うんうんうん。 ああ、えっと、大変なことが起きたうれて感じなんですか？
そうなんです。だからそのなんて言うかあのあの自分のね。なんかこうやりたいことをずっと我慢してとか、欲しいものをずっと我慢して、あのやりたくない仕事をずっと続けるとかいうことは。あんまり意味がないんです。ていうのがはい。分かりました。
ああ。 うんうん。 ええ。 うんうんうん。 うーん。 はい。 え、そうなんですね。<clears throat> えええ。 ああ。なるほど。
はい。
うん。たしは逆に失敗したお金の使い方で言うと、そうですね、ちょっと株で、なんか短期的に儲けようとして。<scoffs> なんか、すごい、え、10万以上かな、結構損したことありますね。
ええ。 あ、そうなんですね。え、それはもう復活しない株なんですか？
うーん。え、はい。 あ、もう売っちゃいました。もう損切りであ、損切りって言ってもなんかもうもう無理だなって思ったらもう売っちゃったんのが悪かったなって思ってます。
そうですね、なんか株は低くなっても、そのままずっと使う必要がないんだったら、ずっと持ってはい。
うん。 持ってた方が ですです。あ、本当じゃあ失敗したなって思ってます。<chuckles>
そうですね。
ええ。
ええ、そうなんですよ。ね。
逆にまあ上手くいった経験で言うとまあ、投資信託とかでもずっと預けていることですね。